Eee, kalau ke istri sih yang sering kalau saudara karena ajakannya, eee, jarang terus ngajakin juga masih masuk akal aku biasanya ikut sih, ke istri yang sering nah kalau ama istri tergantung umur pernikahannya, kalau masih awal-awal pernikahan 1, 2 tahun kayaknya nolaknya masih apa ya masih lembut, pake alasan, eee, kayak misalkan, mmm, "Aku mau makan ini dong," eee, "mie" misalkan di mie gacoan gitu kan terus aku bilang, "kamu yakin mau kesana jaraknya jauh" gitu aku aku bikin dia ragu dulu tapi alhamdulillahnya istri aku gak pernah ragu akan pendiriannya jadi dia akan terus iya aku mau gitu udah gak apa-apa yuk kan kita ada motor ajak anak-anak gitu ya terus kalau misalkan aku tetap mau nolak, aku akan alihkan kamu gak mau mie ayam yang biasa kamu pesen aja yang selalu favorit itu udah enak loh dan harganya pun, terjangkau kalau dia tetap gak mau ya udah aku ikut aku gak berani nolak sampai, eee, segimana gitu ya kalau masih awal-awal, tahun pernikahan cuman agak beda kalau misalkan udah, eee, mungkin masuk ke 4, 5 tahun ya, "eh, aku mau masuk kesitu yuk," ah, aku lagi gak mau nih kamu mau jalan sendirian paling begini jadinya.
Hmm, mhm. Mhm mhm. Nah gimana tuh Kak? Mmm, mhm mhm mhm. Mhm mhm. Oh ya. <laughs> Iya. Mhm mhm. Mmm mhm. Mmm, mhm. Udah lama pernikahannya, mhm mhm mhm. <laughs> Oh jadi gitu ya jadi ya menawarkan untuk ya udah kalau kamu mau kamu sendiri gitu ya kesana gitu ya.
Iya. Iya, <laughs> iya cuman ujung-ujungnya, pernah kayak gitu dia tetep mau nih jalan sendiri terus kan dia kan cuman modal apa sih ya namanya modal keramasan sama rapi kok aku ngelihatnya cantik banget gitu ya terus gak bawa anak-anak gitu ya istri aku kelihatan masih muda, ah, gawat, ah, daripada entar digodain sama orang lain ya udah aku ikut aku ikut aku ajakin aku ajakin jadi itu ujung ujungnya gitu juga sih, cuman cara nolaknya mungkin gitu.
Mhm mhm. Mhm mhm. <laughs> <laughs> Wah, tapi pernah gak sih istri tuh jadi tersinggung atau, mungkin gimana gitu?